Halo. Iya, halo.
Halo. Heeh, selamat mau siang, Kak.
<laughs> Iya iya, u pagi-pagi udah ini ya, udah apa, udah ada matahari muncul, kabut sudah naik. Wah, heeh, kalau olahraga pagi-pagi heeh, tadi pagi mau olahraga tapi kok males, ya.
<chuckles> Heeh. Iya. Betul, sudah mulai terasa panas. Heeh? Oh, gitu, heeh heeh, Kakak ada olahraga favorit gak tuh waktu kecil? Ya?

Waktu kecil ada nggak Kak? Eee, Kak. Heeh.
Heeh heeh, ada waktu kecil tuh biasanya suka eee, dan dari sekolah sih, eee, kebetulan itu heeh, olahraganya main kasti. Kayak heeh, tahu nggak Mbak? Kayak kasti itu kayak tahu iya, kayak softball gitu kan. Iya bener.
Oh gitu. Heeh. Oh, gitu. Tau tau. Iya, waktu SD ya biasanya itu ya? Oh, iya iya iya. Gimana tuh Kak, ceritain?
Mhm. Eee, apa ya, jadi rame tuh karena, eee, banyak banyak orang kan banyak anak-anak maksudnya, banyak anak-anak yang ikut bermain jadi enggak hanya satu grup, eee, cewek aja gitu kan jadi bisa, eee, multi gender gitu kan semua anak-anak ikutan, heeh, terus, eee, ka kalau walaupun kalah menang itu kayak karena itu lagi mata pelajaran, enggak akan ada tuh yang suka dicengin, atau suka diejek-ejek tuh, ada sih tapi nggak nggak sampai, eee, berulah seperti apa juga jadi rame aja sih, heeh. Terus kalau Kakaknya sendiri gimana nih? Ada nggak, eee, olahraga favorit pas lagi pas masa kecil tuh?
Heeh. Iya. Iya. E Heeh heeh. Mhm mhm. Oh iya betul, heeh. Iya. Iya. <chuckles> Iya iya. Heeh heeh betul. Oh iya iya iya. Mhm.

Oh. <laughs> Lucu.
Heeh. Kalau Kakak gimana? Pernah gak kamu pake tongkat?
Eee, enggak sih s karena mungkin. eee, kan itu d mata pelajaran ya. Jadi mungkin gurunya selalu, selalu ini, eee, apa namanya muk per menyediakan tongkatnya. Iya s saya tadi kebayangnya karena enggak ada tongkat Kakaknya pakai kayak, eee, sapu gitu gagang sapu, enggak ya tapi dilempar aja ya.
Iya. Ya ya. Heeh. Iya. <chuckles> Nggak. Iya dilempar aja gitu kan, eee, yang bagian pegang tongkat itu yang di tengah kan ya? Saya agak lupa.
Heeh, oke. I eh, iya pokoknya ya kan dilempar sama kayak ini sih kayak softball, baseball sih, Kak, yang lempar pitcher, pelempar terus ya udah gitu dipukul sama yang m gantian itu.
Heeh.